Assolutamente. E questo è un altro punto su cui mi prendono in giro i miei amici, perché io dico che, io ho, mhmm, ho una mia palette, ehm, aesthetic, una palette che che mi dà gioia, che mi piace, ma non perché rispecchia la mia armocromia, sai tutte quelle cose che ci sono oggi. Di quelle non mi interessa, perché se io scoprissi di essere, ehm, spring, quindi primavera, come armocromia del viso, e e quindi questo significasse che mi devo mettere il fucsia fluo e il de ehm, il giallo canarino, non non mi interesserebbe proprio. Ehm, a me piac
Vai. Eh, sì, sì. <chuckles> Anche no. Vabbè, ma quelli se non ti vesti da evidenziatore non non ce n'è motivo. Senti, e che colori ti piacciono? E
Esa Ehm <chuckles> Allora a me, ehm, piacciono i colori che che danno proprio la vibe che voglio io, ehm, quindi il borgogna, è il mio colore preferito in assoluto e il rosso e tutte le sue sfumature. Mi piace il dorato, il beige, il rosa solo se è un rosa proprio cipria pastello, se è qualunque altra tonalità no.
Okay. Okay, un rosa antico.
Mh-mh.
Bello, beh, ehm, hai detto dei colori molto belli che poi si abbinano anche tra di loro bene.
Poi mi piace Sì. E infatti il bello del mio armadio è che tu lo apri, puoi abbinare tutto con tutto, paradossalmente. Uhm, perché io ho ho ho proprio questa palette di colori che istintivamente quando devo fare shopping io vado su quelle, cioè non mi vedrei mai andare su un blu elettrico, su un viola, anche se magari il capo mi piace, anche se mi piace il viola per quel vestito, ma poi non lo compro perché mhmm, a parte che non avrei niente con cui abbinarlo. Eh. Non avrei niente
Non c'è sta a dir niente col resto. <chuckles> Dice che devo rovinar la palette, per quale motivo? Okay.
<laughs> Esatto. Non avrei niente con cui abbinarlo e poi ci sono colori con cui io non mi sento io, cioè non non mi piaccio. Ehm
Ehm, senti, c'è stata una persona alla quale ti sei un po' ispirata o che ti ha dato, non so, nei primi tempi nei quali uno non proprio uno stile certo, ti ha dato qualche idea?

<clicks tongue> Sì, me mi piac
Quindi fammi un esempio di una gonna che proprio ti piace un sacco oppure che c'è sempre nel tuo armadio. Cioè un ca una gonna proprio top eh, sì.
Allora, per per farti capire, ho la stessa gonna in 5 colori diversi. <chuckles> Sì.
Ma dai! <chuckles> E che gonna è? Com'è fatta?
È una gonna molto semplice, uhm, in realtà anche molto economica perché poi a me non interessa di comprare grandi firme o grandi cose, cioè quello che trovo e mi piace prendo.
Vabbè, se è una cosa che ti piace, infatt
Anche perché ormai cioè se vogliamo parlare di di sostenibilità non sono sostenibili manco i grandi marchi, quindi alla fine non fa niente. Ehm, ho questa gonna che è vita bassa, ma la posso mettere anche a vita alta perché ha l'elastico in vita, longuette, quindi, mhmm, verso le quasi le caviglie. È un po' su un po' di più.
Mh. Sotto il ginocchio diciamo. Okay.
Uhm, perché non mi piacciono per niente quelle che arrivano proprio al ginocchio, mi mi sembra un po' troppo, ehm, da da vecchia o comunque non mi piace come stanno sul mio tipo di polpaccio. Ehm, e questa gonna è tipo di raso, ehm, mhmm, non so sì, po' satinato così e ce l'ho dorata.
Mh-mh. Okay, bella! Sì. Descritta descritta così è molto bella. <chuckles>
Sì, è anche molto versatile perché io la uso d'estate e d'inverno. La uso con dei semplici corsetti sopra, la uso anche con maglioni sopra perché la posso rendere anche un pochino più sportiva, uhm
Beh sì, ci sono dei capi, no, che puoi puoi abbinare anche a una sneakers piuttosto che a una scarpa col tacco. Esistono questi capi comodi. Quindi è il tuo jolly, diciamo, la la go quella gonna e gioco il jolly. <chuckles>
Sì, assolutamente, assolutamen Esatto. Quando non so che mettere mi metto quella, ma guarda io l'ho messa anche, ehm, l'ultima volta per andare a ballare con un bel corsetto sopra fatto a costine, ehm, con questa trama che, ehm, sembra un po' sai trama del della poltrona di de della nonna, però poi abbinata bene, se io penso che se vai a smorzare sì, se vai a smorzare e se rendi le cose, ehm, belle, ehm, non farai mai l'impressione della nonna. Posso mettermi anche le perle, ehm, <chuckles> non lo so, gli occhiali con la catenella.
Cer Ah okay. Tipo un broccato, un broccato, sopra bello. No ma figurati, poi voglio dire avrai avrai 1/5 degli anni di tua nonna, quindi no non lo fai a prescindere.
Eh, questo è anche vero effettivamente, <chuckles> questo è anche vero.
Senti senti, ci sono dei colori che ti piacciono tantissimo?